そうなんですよね。ほんとにあの、ね、落ち着いて年末年始過ごせないなみたいな <chuckles> ところもあったりするんですけれども、うーん。
はい。うーん。 ねえ、ううーん、なるほど。ね、ちょっとそれはほんとに不安で、なかなか、うーん、本来なら、まあ、そうですね、経営陣ま、経営のほうに言うとか、まあ、人事とかりちょっとね、言うとか、あとはなんかその、上のかたと、ま、その不安な気持ちを、うわ上のかたにちょっと伝えるま、ね、なかなかお仕事柄、お忙しくてそんな時間取れないのかもしれないですけど、まあ、そういう機会を設けるとかね、ううん、やった方が、なんかこう不安な気持ちでお仕事やってても皆さん大変じゃないですかね？心配になります。
うん。 うん。 うん、うん。 うーん、多分ね、あの、大変でしょうね、きっと。<laughs> うん、ね、ふあ不安を抱えて仕事してんのはちょっとね。お身に入らないですし、どうなんのかなっていうのはあるんで。うん、うん。
うん。 はい。<laughs> うん。はい、ですよね、なんかうん。 そうですよね。お仕事柄結構なんかこう、そもそも結構こう、なんかこう、集中しないといけないようなお仕事だと思うんですけど、あの、なのにこう不安があったらね、ちょっとこう集中力を欠いてしまったりね、なんかこう精神的に良くないんじゃない不安を持ってるとね、こう精神的に良くなくて、仕事に集中できないんじゃないかと思って心配になりますけどね。なんかうーん、病院側として、その経営側として、なんかそういう対応とかも必要なんじゃないかなって思うんですけどね。うん。
うん。 はい。 うんうん。 うん。 そうですよね。 はい。 うん、なかなかね、その、ね、もうあの、事実だけをこうパンと言われて、<chuckles> 詳細は全然言われてないんで、あそこはね、みんな多分不安な不満は持ってると思うんですね。うん、そうですね。うん。
はい。 うーん。 はい、そうですよね。ちょっと足りないとかなんか、ね、あのいや、ね、まあ、決まってないことは仕方ないと思うんですけど、ただなんかこう、ちゃんとアナウンスとかするとか、皆さん、ね、こう「大丈夫ですよ」っていう感じの、何て言うんですか、そういう姿勢とか、そうのだけでもなんか違うとは思うんですけどね。
うん、う。 うん、ううん。 うんうん、そうですよね。ほんとに。<chuckles> なかなかうん、そうごえて多分、ね、日本は遅れてるのかなみたいなところは、あったりはしますけれどもね、うん。
うーん。 はい。 はあ、そうですね。だからもう、ね、その働いてる方のね、こう不安を起こしちゃうことはあんまりいいこと色んな意味でいいことじゃないと思うんですけどね。
うん、そうなんですよ。 はい。あ、もう今日はでも、おはお話聞いていただいてちょっとスッキリしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。